Okay, mhm. Mhm.
Ja und, äh, beziehungsweise fast 3, und, äh, ja, jetzt, äh ja denke ich mir halt: „Okay, es gibt nichts mehr zu studieren,“ weil sonst hat mich das immer 'n bisschen so geleitet: „Okay, ich studiere in 'nem anderen Land, ich gehe dahin, um, um dies und das zu machen.“ Und jetzt denke ich mir so: „Okay, ich gehe jetzt nach Australien, ich studiere da nicht“ und danach, äh, nach Australien will ich ja auch nicht noch mal studieren und ich will dann auch nicht weiterreisen. Da m muss ich ja mir zwangsläufig 'n, äh, richtigen Plan machen und davor habe ich 'n bisschen Angst.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja gut, das ist sozusagen so 'n bisschen, ähm, äh ja, oder es ist verständlich, wenn jetzt so 'ne Form von, ja, D Druck, äh, entsteht dadurch, dass die Freiheiten sozusagen so 'n bisschen weg sind oder dieses, ähm, äh ja, mit diesem, ähm, Ende des Studiums so 'ne Form von Aufgabe jetzt eigentlich fehlt, ne? Du hast das Ziel erreicht und dir ist jetzt, äh, unklar, was das nächste Ziel so, äh, eigentlich ist, so ungefähr, ne? Mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. So ist es. Ja, so ist es, so ist es. Ich weiß. Ja, ich hatte immer irgendwie wie du sagst, ich hatte immer irgendwie 'ne Aufgabe und ich hatte immer irgendwie 'n Plan: „Okay, da gehe ich hin, um 'n Au-pair zu sein. Äh, da gehe ich hin, um zu studieren“ und es war immer wie dann so Klar, es war immer noch trotzdem meine Entscheidung und mein Wille und mein Plan, den ich mir gemacht habe, aber irgendwo war's immer so, ne? Aber jetzt nach Australien, ich will weder noch mal 'n Au-pair sein, noch ja, würde ich unbedingt weiterreisen wollen? Weil ich meine, Geld muss ja auch irgendwo herkommen und wie gesagt, Studium muss sich ja auch irgendwo auszahlen. Deswegen habe ich dann natürlich diesen Druck: „Boah, ich muss mir jetzt wirklich 'n Plan machen, was will ich eigentlich im Leben? Was will ich eigentlich tun so?“ Mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
Deshalb is
Ja, ja. Äh, okay. Also, von daher, äh, ist es äh, ja, würde ich jetzt gar nicht so versuchen oder, äh, m mir jetzt gar nicht so die Angst machen zu sagen, wie es ähm, also, dass du, äh, sage ich mal, wenn du zurückkommst, genauso, äh, schlau bist wie vorher, weil irgendeine Veränderung wird da mit Sicherheit irgendwie stattfinden, ne? Also, entweder sagst du jetzt, du willst in Australien bleiben oder du sagst, du du willst da nicht bleiben und dann, äh, ja, sind werden die Karten schon so 'n bisschen anders, äh, gemischt, ne? Also, auf jeden Fall, ähm, würde ich da jetzt äh, auch wenn du so 'n bisschen das von Freunden irgendwie teilweise andere Sachen hörst, ich würde da irgendwie jetzt erst mal nichts überstürzen. Also, gucke mal, ähm, ja also oder oder gibt es gibt es so irgendeinen Traumjob denn den du, w w w wenn jetzt 'ne Fee kommen würde und sagst sagst du so ähm, oder müsstest du dir das selber backen sozusagen? Das kann ja auch sein.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. <chuckles>